Nah ini juga Kak, nggak semua lansia itu melek, eee, teknologi kan. Dalam artian itu juga tergantung generasi muda yang ada di rumahnya, jadi kalau kayak aku memang aku ngajarin Kak ke Ibu itu agar paling enggak, ketika beliau itu memang membutuhkan nih HP untuk mungkin sekedar, eee, apa, cari ojek online atau mungkin sekedar mengoperasikan aplikasi pembelian tiket, itu beliau bisa gitu. Karena kan kadang anaknya ini tidak ada disebelahnya tapi ternyata beberapa lansia yang aku tahu nih di sekitarku Kak, itu ada banyak yang nggak bisa loh hanya sekedar mencari ojek online aja nggak bisa, Kak. Itu agak kasihan sih Kak karena itu bisa dipakai, eee, orang yang "berniat jahat" tanda kutip untuk dimanfaatkan juga, kayak gitu.
Hmm. Hmm. Heeh heeh. Oh, ya. Oh ya. Mhm, mmm. Oh, heeh. Mmm. Eee, heeh heeh. Betul, iya. Heeh heeh, berarti yang seperti-seperti itu juga bisa menjadi ide dong ya untuk komunitas lansia? Komunitasnya nanti mengajarkan teknologi, mengajarkan yang baru-baru gitu kan ber bukan berarti mereka nggak suka, minimal untuk me menjaga kemandirian mereka gitu kan ya? Enggak selalu orang bisa bantu loh nanti ada apa-apa yang dadakan minimal kamu bisa ke mana untuk tetap mandiri sendiri dan itu kan kalau siapa tahu dengan hal yang baru begitu dia bisa langsung merasa, "Oh ini asik, ini keren, ini gini." Jadi, dia punya kesibukan nanti akhirnya dengan teknologi yang baru itu seperti itu mungkin kali ya? Ah hah ah hah.
Iya, eh bener juga sih. Bener. Iya. Betul. Iya mungkin bisa iya. Bener, bener sih, Kak. Kayaknya bisa itu seperti itu.
Oke nah, eee, misalnya, eee, apa namanya, kalau kamu saya nggak tahu ya di lingkungan kamu itu seperti apa, apakah di lingkungan kamu itu ada s eee, misalnya madrasah? Atau atau ini nggak sih, apa, e ada pro eee, madrasah mungkin atau ada posyandu yang sering kali itu me kan gini lansia kan di sini bukan berarti harus selalu laki-laki kan ya? La nah gimana dengan soal lansia yang perempuan ini menurut kamu? Kamu pernah enggak melihat komunitas lansia perempuan itu dan kira-kira ada bedanya enggak sih, eee, lansia perempuan ini dengan lansia yang laki-laki ini?
Mmm. E iya. Nah.